Да-да-да. Не, ну это не сложно. То есть те, кто вот тут давно живет из русского комьюнити девочки, они делают его с йогу из йогурта делают закваску, а я просто купи привезла из России ну тонну вот этих таких сухих заквасок. Они в маленьких таких пачечках и занимали, то есть они занимали, место, но не не не весили почти ничего. И я как-то, а, в год, когда я прям совсем финально переезжала, я привезла их столько, что прошло уже вот 2 года, а мы их всё еще используем. Да, но они еще, знаешь, как интересно, там на этикетке было написано, что од одна вот эта пачечка на литр, а по сути я беру там где-то 7 литров молока и бросаю только 2 и у меня всё получается.
Ничего себе! Мгм. Мгм. М. <laughs> Они до сих пор остались, да? Ничего се О, здорово, ещё экономно получается.
Да да да да да вот.
Подожди, 7 литров, то есть ты за раз делаешь, а, творога на 7 лит
Не, смотри, молока 7 литров творога-то получается очень немного. <laughs>
А, да, а сколько творога, кстати, получается с 7 литров?
А вот я вь мо в килограммах, там, граммах не вешала, но у меня там, условно, какой-то там контейнер, который там, наверно, 25 сантиметров на 15 и высота его сантиметров 5, ну, может быть, 7, и вот какой-то такой контейнер получается. Это немного.
Мгм. Мгм. А, ну это немного, да, наверное, даже меньше и килограмма получается.
Мне кажется, да, да, меньше. Ну, я никогда не взвешивала, потому что, ну а какой смысл? <laughs> Вот, но а вот
Ну и так хотя бы понимать, какой выход. <laughs>
А он там, знаешь, он всё равно, м меняется. Он там, вот, в зависимости от того, к насколько сильно ты его сольешь или, там, э, как он сквасится, он может быть чуть больше, чуть меньше, поэтому я не заморачиваюсь. Вот. И, ну, как и творог делаю я, да, сырники делает муж. И тоже как-то у нас, прям, естественно это.
Мгм. Мгм. Слушай, ну классно у вас прям разделение такое. <laughs> Подмастерье и мастер, и шеф-повар, да, уже который
Ну да-да, ну, то есть у кого-то к кто-то шеф по, э, там, ежедневным блюдам, кто-то, вот, шеф по праздничным, да и мой
Да-да-да. Ну, ты, как бы, в принципе, с удовольствием готовишь или ты просто знаешь, что ну это обя а, как бы и необходимость есть, да, и поэтому ты просто готовишь, да, и всё. Или ты прям любишь готовить?